Na ja, also, ne? Da muss ja das äh, du musst ja auch schauen, dass das Fleisch richtig ne, d das soll ja nicht irgendwie zäh werden und und, ne, ist ja Zeugs.
Ha. Ja, langsam garen. Lan langsam „langsam garen,“ sagen die. Die das muss dann irgendwie 3 Stunden im Ofen sein, aber bei sehr, sehr niedriger Temperatur.
Mhm. Ja. Mhm.
Ja. Ich meine, wenn ich 'n Sauerbraten hinkriege, obwohl ich noch nie einen gemacht habe, dann werde ich wohl noch 'ne Gans hinkriegen, glaube ich.
Ja, gut. Ja. Ja. Natürlich kriegst du die Gans hin, ne? Also, das, ähm ich weiß es nur ich weiß, auch am Ende 'ne Freundin von mir hier hatte Thanksgiving: „Ich mache 'n Turkey,“ bla bla bla, ne? Und da <laughs> das und sie hat auch Rezepte von der Mutter rausgekramt, ne? Und alles, ne, genauso und das Ding ging so nach hinten lo das war also und sie stand da und sie: „Ich verstehe das nicht. Ich habe doch alles Ich verstehe es nicht.“ Ja. Und, ähm, und dann auch die So also, Soße ist ja auch noch mal so 'n Ding, ne, dass die Soße richtig gut wird. Ich finde die Soße schwieriger, als als eigentlich das Gericht zu machen, ne? Dass es dass sie also, wenn die so richtig weil Soßen, wenn da 'n bisschen was nicht richt dann da kannst du die ja wegschmeißen, ne? Das ist ähm, also, und die Soße hatte sie hi hingekriegt und deswegen jetzt ist es jedes Jahr, sagt sie: „Ich mache Soße, aber 'n Turkey mache ich nicht mehr.“ <laughs> Gott, ich habe echt Ja, ja, total. Mhm. Ja.
Ja. Ja. Mhm. Oh nein. Hm, och Gottchen. Bratensoße, Soße. Okay. Mhm. Ach so, ja, ja. Man muss jetzt lernen, ne? Das Übung macht den Meister. Ist halt einfach so. Ja.
Ne, es ist schon, also Und was ich was ich halt auch so dieses Ich finde auch diese Dutch Ovens, ne, du kannst ja da so viel mit anfangen, und so viel mit machen auch. Und, ähm, es gibt ja Leute, die backen Brot in den Dingern, ja? Also, ähm
Ich kenne diese Dutch Ovens, glaube ich, nicht. Was soll das sein? Was ist denn ein Dutch Oven?
Sag noch mal. Ach so! Das ist so 'n ähm, äh, das ist ganz schwerer Keramik äh, äh, Topf. Al die gibt's, glaube ich, in Deutschland auch.
Ach, die habe ich auch. Ja, ich weiß wa Du kannst auch Brot drin machen. Ja, kannst auch Brot drin machen, ne? Ja, ja. Ja, die habe ich auch.
Die sind super schwer, ne? Genau, genau, genau. Und hier fürs Also, hier sind grade d d die meisten nehmen die z einfach zum Kochen und zum Anbraten und so weiter, ne? Ja.
Ja, natürlich. Ich habe da den Sauerbraten drin gemacht.
Genau, siehst du. Genau richtig, ja.
Genau. Oder wenn ich, äh, so Speck mache, also, Chicharrón, also, das, was das das das äh, südamerikanische Speck, ne? Ist ja 'n bisschen anders. Das ist ja nicht so das, was wir kennen. Das muss ich dann auch in dem Topf machen.
Mhm. Ja. Mhm. Weil die Hitze da halt auch gehalten wird, ne? Also, der ist diese Dinger sind unheimlich gut. Also, muss ich echt sagen. Da kannst du so viel mit machen. Also, ich habe bin nicht mit aufgewachsen. Ich kenne das überhaupt nicht von zu Hause. Meine Mutter hat das nie benutzt. Ähm, ich habe es eigentlich nur hier kennengelernt. Und es ist schon praktisch, ne?
Mhm. Okay. Ja. Ja, ich glaube, ich habe hier sogar vom Papa noch so 'n Terrakotta-Ding.
Ach super!
Ja, ja, habe ich auch mal Brot drin gebacken.
Siehst du?